Oh tetap adik ya? Mmm, hmm.
Ya, karena kan urutannya dari, eee, silsilah dulu keluarga paling tinggi gitu bahkan aku ini gitu, aku sendiri tuh kalo di keluarga besarku tuh kalo menurut, eee, tahta aku itu aku tuh
Mmm, hmm. Mhm. Weh tahta. <chuckles> Hmm.
Tata hirarki nih, hirarki kekeluargaan, itu aku udah jadi kakek nenek.
Hmm. Hah.
Jadi
Jadi gimana jadi kakek nenek? Gimana tuh?
Iya iya, jadi kan ibuku tuh 10 bersaudara 10 bersaudara, nih. Nah terus banyak banget. Terus kak eee, kak eee, bilangnya tuh uwak ya, uwak tuh kakak ibuku. Kakak ibuku tuh yang nak perta pertama tuh punya anak. Nah anaknya ini udah punya anak lagi, berarti kan itu keponakanku kan. Nah keponakanku ini punya anak, udah lahir cucunya.
Beb wow banyak banget ya? Hmm. Oh, hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hah? Udah? <chuckles> Oke.
Udah udah udah lama bahkan ada yang anaknya tuh hampir seumuran aku gitu, si cucunya itu seumuran aku, Jadi sebenernya kan aku udah, kakek nenek. <chuckles>
Hmm. Oh, ternyata? Oh gitu ya, ini berarti benar-benar udah menjadi keluarga besar banget ya berarti ya? Udah banyak berkembang biak.
Betul betul, tapi aku udah nggak lama sih, nggak ketemu orang itu. Jadi emang aku tetep titelku tuh di rumah tuh si Neng gitu, si Neng Janoong, si Neng Jenong, apa gitu.
Mmm. Mmm, tetap si Eneng. Jene je apa tuh, ada arti khususnya nggak itu kalau kayak gitu? Heeh, apa? <chuckles>
Ada ada, jadi, eee, <chuckles> emang nggak lucu nih, namanya Janoong tuh lucu banget jadi, eee, aku kan punya, eee, di dahi kan kalau kita orang kalau aku bilangnya dari orang Sunda tuh, jenong ya, da kayak ada ada kayak tulang yang menjendol gitu loh padahal kan itu kan normal-normal aja kan. Karena ada yang lurus, ada yang bulet, atau ada yang muncul gitu, nah aku tuh ada yang muncul gitu kan, 2, jadi kayak ka kiri kanan gitu. Nah itu tuh bilangnya tuh jenong gitu, makanya panggilanku namanya Neng Janoong. <chuckles>
Heeh. Hmm. Oke. Heeh. Mhm. Mhm. Mmm. Mmm. Mmm, gitu, oke berarti itu, eee, panggilan ini ya, khusus ya dari keluarga gitu ya? Tapi kalau dari Kakak sendiri nih, merasa nyaman nggak kalau dipanggil kayak gitu, disapa kayak gitu?
Hmm. Eee, dulu sih mungkin aku agak aneh ya, kayak kenapa aku dipanggil Neng Janoong gitu, kan namaku ini ya, namaku tuh agak beda sendiri gitu kayak ada <tsk> kelaki-lakian gitu. Cuman kok Neng Janoong, kok lu eee, kenapa? Terus akhirnya kutanyalah sama ibuku dan sepupuku nih, "Kenapa aku dipanggil Neng Janoong?" gitu. Terus dibilang, "Karena kamu punya jenong di atas, jadi makanya Neng Janoong," gitu. Jadi kayak ya udah aku merasa itu juga panggilan sayang ya, bukan jadi panggilan enggak sih, gitu.
Hmm. Hmm. Mmm, hmm. Hmm. Hmm. Mmm, hmm. Mmm. Oke jadi panggilan sayang ya, bukan yang panggilan buat ngejek atau apa ya berarti ya. Nah, kalau Kakak nih ada juga nggak panggilan sayangnya buat keluarga lain?
Betul.

Oh ini berarti lebih tingkatnya lebih tinggi nih? Eee, lebih halu
Betul betul betul jadi, eee, gimana ya, kalau "aa" itu lebih ke, eee, di fungsinya tuh buat setiap hari gitu, buat hari-hari biasa aja gitu, cuman kalau "akang" itu tuh buat yang, betul-betul tuh, kita sopankan sekali gitu kakak kita tuh yang bener-bener udah tua tuh, misalnya, eee, kakak aku tuh manggil kakak aku lagi tuh kalau udah tua tuh namanya "akang" gitu akang John, tapi "akang" juga biasanya itu, eee, buat, eee, panggilan sayang, panggilan, kayak panggilan manja dari istri ke, eee, suaminya gitu.
Mhm. Mhm. Mmm, mhm. Mmm. Wih. <chuckles> Ah, iya oh gitu ibarat kayak "kakanda" gitu ya Kak? <chuckles> Heeh.
Ya gitu betul, tapi kan aneh ya kalau "kakanda" tuh kayak, "kakanda" gitu kan enggak enggak kalau akang tuh kayak, "Kang, ka dieu," gitu, "Kang sini dulu," gitu.
Mhm. Oh gitu, mmm, "kakanda" tuh sebenarnya dari Sunda juga nggak? Atau gimana? Nggak? Bukan?
Nggak bukan, kalau "kakanda" tuh mungkin kalau aku kurang tahu sejarahnya tuh mungkin tuh lebih ke daerah Jawa, karena kalau di Sunda tuh akang, teteh, aa, neng, gitu. Eh, tuh kan.
Mhm. Oh iya, <chuckles> mhm. Mmm. Nah "teteh" ama "neng" nih itu apalagi tuh?
Nah kalau teteh itu sendiri, eee, sebutan buat kalau dalam keluarga itu tuh punya, ada anak perempuan kakak nih, ada kakak perempuan terus ada adik adik perempuan, nah kakak perempuan ini biasanya bakal dipanggil "teteh," tapi kalau adik perempuannya itu pasti dibalik lagi tuh jadi "neng" gitu.
Heeh. Mmm. Mhm.